عايزك تقول لي إزاي بدأت تعلِّم أولادك وصفة أو أكتر من وصفات العيلة؟
أنا عايز أقول لِك الموضوع في ال يعني مش صعب مس يعني هو مش سهل ومش صعب، مش سهل ليه، علشان آآ، آآ الجيل ده مُختلف عن الجيل بتاعنا، يعني إحنا لو فاكر كده وإحنا صغيرين، كان الجيل بتاعنا حتى ماع ما ما فيش تكنولوجيا، ما فيش سوشيال ميديا ما فيش إنترنت فكُنّا قريِّبين جدًا من أهلنا أو ب وبنشاركهم في كل حاجة لوحدنا
أكيد. بالضبط. إمم.
أي حاجة بيعملوها إحنا خلاص، إحنا already خلاص معاكم فمش مش مش هنخرُج و و وهنساعدكم في اللي أنتم بتعملوه، سواء أيًا كان أيًا كان الحاجات اللي بيعملوها. فالموضوع كان سهل يعني على أهلنا، إنما دلوقتي الموضوع صعب، هُم ما عندهم أو عندهم أصحابهم، عندهم ال ال الموبايل بتاعهم، عندهم ال الت التكنولوجيا اللي خ يُعتبر خلاص واخداهُم، فالموضوع بقى صعب. لكن أنا دلوقتي بأعمل إيه مع أولادي، باحاول على قد ما أقدر أبقى قريِّب منهم، أول حاجة عشان يسمعوا كلامي وعلشان يشوفوني آآ بالقدْر الكافي من القدوة اللي هُم يعني، إحنا تمام معاك، هنسمع كلامك في الحتة دي.
إمم. صح طبعًا. إمم. حلو جدًا.
وبابدأ بقى أشا يعني أي حاجة باعملها في البيت يش أش يشاركوني فيها. يعني مثلًا لو أنا مثلًا، مثلًا، باساعد والدتهم في البيت، أخلّيهم ييجوا يساعدوني، سيبوا أي حاجة بتعملوها وتعالوا ساعدوني في الحاجة اللي أنا باعملها، علشان يعرفوا قيمة مساعدة الأم أو م قيمة المشاركة عمومًا. آآ، أنا عايز كذا، عايز حاجة معينة، هو البنت أو الولد عايزين حاجة معينة هيعملوها، خلاص ماشي، عايزين تعملوا كده، أنا هاحتاج هاحتاج إن أنتم تساعدونا في حاجة معينة.
إمم. إمم. إمم.
الحاجات دي لمّا باقولها لهم باحس كده إن هم مقتنعين بالموضوع، أو إن أنا خلاص فعلًا عرفت إن في حاجة مهمّة لازم أعملها معاك، <tsk> بحيث إن أي يعرفوا أهمية الموضوع اللي هم مشاركتهم معايا يعني في ال في القصّة وكده.
طب بما إنك فتحت موضوع التكنولوجيا، واتكلمنا فيها وكده آآ، فعلًا التكنولوجيا بتأثر ساعات بالسلب على الأطفال، فأنت شايف لو أنت مثلًا بتفكر تجيب مثلًا تليفون لإبنك أو لبنتك، شايف إيه أنسب سن تبدأ تفكر في الحوار ده آآ، ليه؟
آه. إمم، إمم. هاقول لك، أنا عن نفسي ما مسِّكتش ولادي تليفونات بدري، أو هم يعني لسّه ما كبروش أوي، بس أنا لحد دلوقتي لسّه يعتبر ما مسِّكتهمش تليفونات إلا ب تليفوناتنا إحنا، أو تليفونات بأوقات معيّنة، عايز تمسك التليفون ما فيش مشكلة إمسك التليفون بس آآ، وقت صغيّر هتعمل فيه حاجات معيّنة والموضوع بيبقى برقابة مننا، علشان الموضوع ما ي ما يهربش أوي مننا وألاقي الموضوع هم بي لوحدهم في عالم لوحدهم، لأ لازم يبقى في رقابة من ناحيتي، وفي نفس الوقت لو أنت بتسأل على السن بالضبط أنا ممكن آآ، لو تليفون صغيّر خلال فترة الابتدائي بس للإطمئنان عليهم في المدرسة، وممكن فترة الإعدادي التليفون إمكانيات أعلى شويّة، وهم عايزين يمسكوا تليفونات كاملة في وجودنا، أو في وجود الأب والأم عايز تمسك تليفون أهو تليفوني موجود، أو أجيب لك تليفون مخصوص هو تليفوني آه، لكن أنت عايز تمسكه خد تمسكه في الوقت اللي أنت محتاج تمسكه فيه بالرقابة، أنا الموضوع هيبدأ واحدة واحدة إن هم يـف يعني يعرفوا إن إحنا بنخاف عليهم، وبرضو الموضوع هيبقى صعب شويّة لإن هم هيشوفوا المدرسة صحابهم ماسكين التليفونات، صحابهم بيت بي بيتكلّموا بيدردشوا ماسكين ڤيد اليوتيوب أو اليوتيوب أو التيك توك، أو ايًا كان الحاجات ال اللي بيتفرجوا عليها، هيحسوا وقتها بغيرة، فأنا أحاول على قد ما أقدر أجمع ما بين إن إحنا بنحبكم، وما بين إن ال الموضوع يبقى بوقت علشان ن يعني تعرفوا تحافظوا على وقتكم، وعلى وقتنا وفي نفس الوقت ما يبقاش في أي أي أي حاجة ضايعة لإن إحنا خايفين عليكم.
إمم. إمم. إمم. إمم. إمم. أكيد. إمم. إمم. أكيد طبعًا بُص، هو آآ يعني التربية طبعًا اختلفت من جيل لجيل، واحنا ملاحظين حاجة زي كده، بالذات إن الجيل ده يعني شايف حاجات كتير جدًا بتأثّر على الأطفال وكده. فأنت شايف مثلًا يعني إزاي نحافظ على أولادنا بأكبر شكل ممكن من الحاجات اللي ممكن تكون بتأثّر عليهم بالسلب؟ يعني مثلًا آآ، آآ التيك توك مثلًا بيبقى عليه مثلًا لو ل نفترض كده، كده الأطفال هتكبر أكيد، وهيجيبوا تليفونات وكده. طب إزاي نبقى محافظين عليهم من دلوقتي، إن هم ما يتأثّروش بال بالسَّلب بالحاجات اللي هم بيشوفوها على النت، حتّى لو الحاجات دي شافوها غصب عنهم؟ يعني هم مش قصدهم بس حاجات مش قصدهم يخُشّوا يدوّروا على الحاجة دي بالأخص مثلًا، بس ممكن تظهر لهم عادي، وارد إن الحاجات دي تظهر لهم. فإزاي نعرف نتعامل مع الأطف مع الحاجات دي من دلوقتي، اللي هو نبقى م م م يعني بانيين الأساس صح من الأول؟ فاهم قصدي؟
إمم، إمم. إمم، إمم. إمم. ده سؤال حلو. إمم. سؤال حلو أوي. آآ الموضوع ده علشان نضَّبطه إحنا لازم نقول لهم هم هيواجهوا إيه، قبل ما يواجهوا ال الأول، قبل ما يواجهوا ال ال اللي هي الحاجة الوحشة دي. هاقول لهم، خدوا بالكم وأنتم وأنتم بتقلّبوا في التيك توك، وأنتم بتقلّبوا في اليوتيوب، هتقابلوا حاجات مش كويسة. لازم تقلبوها، وما تتركزوش معاها. ليه يا بابا؟ لإن دي حاجات مش كويسة، ولمّا نتفرّج عليها كتير، دي هتبقى حاجات هتضُرّك بعد كده. آآ إزاي يا بابا؟ آآ أنت دلوقتي أنت أنت بتحب الحلاوة صح؟ بس لو أكلت حلاوة كتير، سِنانك هتسوِّس، وممكن تُقَع. مضرة. آآ مع الوقت أساسًا ابني بييجي يقول لي ده أنا إيه، آآ أنا مش هاكل حلاوة، ليه مش هتاكل حلاوة؟ عشان السّوسة. هو خلاص اقتنع إن خلاص الحلاوة دي، هتخلّي سِنانه توجعه، والسّوسة لمّا هتيجي وسنانه هتوجعه. فهو لو م من الحتة دي، عرفنا نفهّمه، إن أنت لمّا تيجي قدامك حاجة زي كده، غَمّي عنيك عنّها. وال وه وهي ها يعني هيعمل ده إزاي؟ لمّا مثلًا نكون بنتفرّج على فيلم، أو أي حاجة، أو أو بنغيّر قناة، خلاص بمُجرّد ما تيجي حاجة خارجة، إحنا غيّرنا.
إمم. صح. إمم. صح. أكيد مُضرّة. صح. إمم. صح. إمم.
أنت كده برضو مع نفسك امم.
تمام، طب مثلًا آه، هاسألك سؤال برضو سريعًا، شايف مثلًا إن في حاجات ممكن نخلّي الأطفال تبقى واخدة عليها من الصُّغر؟ مثلًا زي إن هُم يبقوا آآ، دايمًا هُت مثلًا أول ما يتمّوا مثلًا 5، 6 سنين مثلًا سن مناسب، نبدأ نخليهم يلعبوا رياضة مثلًا، يخشوا مثلًا يتمرنوا في فريق مثلًا كورة كده آآ تبقى م يعني شايف إن دي حاجة، لو الأطفال خدِت عليها من وهي صغيرة طبعًا بتحافظ على أطفال من سكك كتيرة اوي ممكن تكون مش حلوة يعني.
امم، امم، امم. طبعًا. امم. دي حاجة م كويسة جدًا وكنت لسه هاقولها لك، إحنا مجرد ما الأطفال يبدأوا يوصلوا لسن معين آآ، اللي هم يقدروا يتحركوا ويقدروا ي يكونوا علاقات إجتماعية، نقدر نوديهم النادي نقدر يشوفوا رياضة معينة يحبوها، نقدر نعَرفهم عن الرياضات اللي حواليهم سواء سباحة كرة قدم
إمم. إمم.
أيّ رياضة هُم ممكن يحبوها، نبدأ نعرَّفهم عليها وبعد كده ن إحنا نقول له إن إحنا بنوديك الأماكن دي كلها، عشان في الآخر أنت تختار حاجة معينة أنت بتحبها.
حلو جدً، ا طب آآ، إزاي كمّل، كمّل، كمّل، معلش.
وفي نفس الوقت امم. أنا باقول لك في نفس الوقت من الحاجات المهمة جدًا في تربية الأولاد، أو إن أنا أعلّمهم حاجات، إن أنا أحاول أعلّمهم الحاجات اللي إحنا أساسًا وارثينها من أهلنا، وعارف واتأكدنا لما كبرنا إن هي صح. آآ، از بالضبط كده زي ما هو دلوقتي شايف جده أنا باعامل ش زي ما بيشوفني أنا باعامل جده إزاي، <tsk> اللي هُو جده اللي هُو والدي لازم أوريه، وهُو إن أنا باعامل جده إزاي وباحبه إزاي، وباحترمه إزاي، وممكن كمان أوصل له الأوقات إن أنا ممكن أخاف من جده لأن ده أبويا، هُو لو وَصل للحتة دي إن أنا باخاف منه، أو أنا باقَدّره ب بطريقة محترمة، أو إن أنا باح باحترمه، مش خوف بس رقم 1
إمم. إمم. إمم. هينعكس عليه بقى.
آه هينعكس عليه. ومش بس كده أن إحنا في بعض، في عندنا عادات في البيت، مثلًا الجِد مثلًا دايمًا يُقبّل تُقبّل إيديه ويق وتقبّل رأسه والجِد والجِدة يعني. فهو لما يشوفني كده باعمل كده مع أبويا أو مع الراجل الكبير، أو أي حد كبير هي هو ل هو لوحده هيتعلّم يعمل كده.
إمم. آه يعني أنت قصدك إن هو already لما بيشوف، إن أنت بتعمل كده مع مع مثلًا باباك أو مامتك، هو بالوراثة بيتعلم كده والّا، أنت بتبدأ يعني هو عامةً لما بياخد على الحاجة كتير بيبقى بيتعلّمها، والّا أنت مثلًا زي بتديه مهام بيعملها عشان ي يبقى بي بياخد على الحاجة دي أسرع فاهم وكده، والّا هي على طول هو بيش بتعملها فبيتعلّمها؟
لا لأ أنا باخليه باخليه يشوفها بالتجربة، باخليه يشوفها بالتجربة، يعني مثلًا أول ما ندخل البيت سلّمت على جِدّو؟ لا أنا لسه م طب روح سلّم على جِدّو وبوس إيده بسرعة. يروح يسلّم على جِدّو أزيك يا جِدّو عامل إيه؟ لحد ما هو يتعوّد أساسًا إن كل ما بيدخل البيت لازم يروح على جِدّو يسلم عليه، ف سلِّمت على جدّتك؟ لا ده جدّتي مش موجودة، طب شوفها فين وسلّم عليها.
إمم. إمم. إمم.
وال ومش بس كده، طب خدني أنا معاك أسلّم عليها.
طب
فأنا أدخُل قُدّامه واسلِّم على جدِّته وأبوس راسها وابوس إيديها، ازّيِك، عاملة إيه؟ فهو يدخُل، "إزّيِك يا تيتة، أخبارِك إيه؟" و برضه ويقلِّدني، هو الموضوع كله بييجي بالتقليد وفي نفس الوقت، الطفل وهو صغير بيبقى كده، أنت بتقدَر تشكِّله براحتك طول ما أنت بتعامله بطريقة كويسة وبطريقة محترمة. آآ ف
صح. وبرضه الحوار ده ب يعني مفيد في حوار إن أنت برضه بتخلّيه ياخد على صِلة الرَّحم من وهو صغيَّر، ولازم تزور جدِّتك ولازم تزور جدَّك ف يعني دي حاجة حلوة جدًا بصراحة.
إمم. بالضبط. بالضبط، مشاركة الأهل إن هُم ييجوا معانا في الأماكن اللي إحنا بنحبّها واللي في نفس الوقت هُم هيحسّوا فيها بإن هُم يبقوا مبسوطين وفي نفس الوقت يقلِّدونا فيها، الموضوع كلُّه هيلاقي نفس الأولاد هيتعلموا مع الوقت ال كل الوصفات أو كل الحاجات ال ال أو كل بالضبط كده، العادات اللي في كل عيلة. كل عيلة بيبقى ليها شويّة عادات ماشيين عليها أو بيمارسوها أو بيتعاملوا بيها، يعني العادات دي لو إحنا وعرفنا نوصّلها للأطفال بصورة كويسة ه الدنيا هتمشي كويسة معاهم وإن شاء الله يوصلوا لمستوى كويّس في حياتهم.
طب إمم. أكيد. إن شاء الله. طب بالنسبة مثلًا للمدارس في الأطفال وكده، عايزين نعرف، آآ، يعني، إيه العوامِل اللي أعرف أختار على أساسها المدرسة المناسبة للطفل بتاعي؟
إمم. إمم.
يعني مثلًا مدرسة أ أ أبعده عن مدرسة مثلًا في مناطق كذا، لأ مش هتفرق مثلًا مكان المدرسة من التانية. إحنا في الأول، وفي الآخر عايزين نبقى بندخّل الطفل المدرسة، عشان يتعلّم، وعشان برضه هي اسمها تربية وتعليم. فأنت تفتكر إيه العوامل اللي المفروض نركّز عليها، وإحنا بنختار المدرسة للطفل؟ أكيد مش هنحطّه في أي مدرسة يعني!
أ أكيد طبعًا، إمم. إمم. صح، صح. من أهم الحاجات اللي إح أكيد طبعًا. من أهم الحاجات اللي إحنا محتاجين نركّز عليها، إن احنا نسأل عن المدرسة دي، ونتأكد إن هي آآ الدراسة فيها ماشية كويس، المدرسين كويسين، الإدارة كويسة، ما فيش أي تنمُّر، ما فيش أي حاجة غلط ممكن تحصل. وللأسف يعني لو ب يعني لو بِعدنا عن المدارس الحكومية شوية، ممكن نلاقي الحاجات دي. وال مش م ومن الصِغَر. ومن صُغره يعني نودّيه حضانة كويسة، نودّيه مدرسة ابتدائية كويسة، ونركّز أوي على المدرسين بيعاملوه إزاي؟ ونركّز أوي لمّا يرجع من المدرسة، أنت اتعلّمت إيه النهاردة في المدرسة؟ إيه ده أنت رِجلك متعوّرة ليه؟ <tsk> أنت أ أ إيديك إيديك مت إيديك مل يعني فيها تعويرة ليه؟ <tsk> اللي هيلاقي الحاجات دي كلّها لمّا هنتابعها معاه، هنعرف المكان اللي هو فيه ده كويس. ومش بس كده صوته، <tsk> أو كلامه، ال المصطلحات اللي هو اتعلّمها هناك. في وَلَد يدخل البيت يلاقينا بيشتم على طول، أو مثلًا ب كل فترة كده، هتلاقيه قال شتيمة مختلفة، أو قال لَفظ خارج.
إمم. إمم. صح طب إمم. صح. أ في سِن وهو صغير عليه المفروض يعني. فا
هو بالضبط. هو خلاص كده إحنا عرفنا إن المدرسة دي مش كويسة. إحنا لكن من الأول نَتَحرّى بقى، ونسأل المعارف، والجيران: "إيه رأيكم في المدرسة دي؟ هل فعلًا إن اتل أولياء الأمور ك هناك كويسين؟ والمدرسة دي كويسة، والطَلَبة كويسين، وبي متعاونين؟ هل بالضبط طبعًا، البيئة بتختلف من مكان لمكان، فإحنا بنحاول على قد ما نقدر، ت نختار البيئة. ده غلى قد ما نقدر بال بالر بالrecommend أ بالتوصيّات بتاعة الناس. نسأل كل الناس اللي نعرفهم، علشان نقدر نختار المدرسة الكويسة لابْنِنا.
فالبيئة اللي هو فيها بتأثّر طبعًا. صح طبعًا. أنا باشكُرك جدًا على وقتك ده، وشكرًا ليك جدًا.
عفوًا، أنا موجود في أي وقت.